Kıyafetlerde sürdürülebilirlik hakkında neler düşünüyorsun?
Eee, yani, aslında, ımm, son dönemde baktığında, eee, kıyafet, eee, satın alırken, eee, fiyatların daha ucuz olmasıyla birlikte, kalitenin de çok düşürüldüğünü aslında, eee, kısa süreli kullanımlara biraz daha, ola yani, kısa süreli kullanımla eskidiğini fark ediyorum. Aslında sürdürülebilirliğin azaldığını düşünüyorum genel olarak.
Hı hı. Evet. Hıı. Peki, şöyle diyebilir miyiz? "Sürdürülebilir moda" kelimesi gerçekten bir çözüm olarak mı üretildi yoksa aslında, eee, iyi pazarlanmış bir vicdan rahatlatıcısı olabilir mi?
<exhales> Yani, sürdürülebilir moda derken, eee, zaten, şimdi, moda sürekli kendini tekrar ediyor. Üüü, 5 senede 1 ya da 4 senede 1 yapılacak şeyler kısıtlı, hani, kıyafetler, işte, renkler değişiyor, paçaların şekilleri değişiyor, işte, bel vs. Eee, aslında baktığında, ımm, 1 tane standart, böyle, çok, emm, o anın modasına uygun almadığım bir şeyi sonrasında farklı şeylerle kombinleyip aslında o modayı sürdürülebilirliği sağlayabiliyorsun. Ben biraz daha sürdürülebilirlikten z eee, kastım aslında, eee, uzun süre kullanabilmek bir ürünü gibi düşünüyorum ya da tekrar geri, iii, kullanıma sokmak gibi. Mesela, hıh
Evet. Tabii. Hı. Evet. Evet. Hı. Aslında Hımm, aslında biraz şöyle denilebilir. Eee, "sürdürülebilir moda belki dünyayı yakmadan, bozmadan, güzel giyinme sanatı." da denilebilir. Yani, tasarımından, üretimine, dağıtımından, tam da dediğin gibi kullanım ömrü sonuna kadar geçen her aşamada çevreye, işte, insan emeğine, ekonomiye zarar vermiyorsa bu sürdürülebilir bir dengeyi hedeflemiş oluyor.
Hı hı. Evet. Evet. Evet, evet, kesinlikle.
Hı hı.
Eee, şimdi mesela ben, eee, kıyafet, eee, aldığımda, şimdi kıyafet almayı muhtemelen her bayan gibi çok seviyorum yani. Eee, ihtiyacım şimdi bazen mas mağazaya giriyorum, şey diyorlar, "Neye ihtiyacınız var, nasıl yardımcı olayım?" Gerçekten hiçbir şeye ihtiyacım yok aslında ama oradayım. Evet, yani, eee, d dolabında hani 10 tane ürün olduğunu düşün, hep son aldığın 2-3 taneye, eee, gidiyor elin, biraz herhâlde Hı
<chuckles> Peki. Hah. Değil mi? Hı hı. Odaklanıyor. Peki, diğerini, ııı, tutuyor musun dolabında yoksa kurtuluyor musun?
Tutmuyorum, eee, tutmuyorum aslında. O onu söylemek isteyecektim. E, hep yenilere gidiyor elim. Şimdi bu yeni ama yeni olduğu için değil, benim gözüme yeni olduğu için hoşuma gidiyor. Eb eskiden mesela şöyle yapıyorum, her 6 ayda bir, işte, yazlık, kışlık yaparken geçen sene eğer 2 ya da 3 kereden fazla giymediğim bir kıyafetse, ne kadar beğenirsem beğeneyim giymiyorsam demek ki benim işime yaramayan bir kıyafet. O dolapta durup uzun süre, eee, kendini, işte, deriyse kendini bozup çöpe gideceğine şey fikrim var, eee, bunu, ııı, belki o an kullanabilecek insanlar olabilir deyip, işte bu kıyafet konteynerlerine atmayı hedefliyorum ve öyle yap
Hıh. Hı hı. Tabii. Evet. O! Hı hı. Hı hı. Ha ha. Çok büyük cesaret, <laughs> takdir ediyorum.
Evet, evet, yani eee, senin ihtiyacı olmayan, o an bir başkasının ihtiyacı olabilir gerçekten, iyi kullanılabilir durumdaysa diye düşünüyorum açıkçası.
Evet. Bu gerçekten, eee, tüketim dünyası için, eee, çok, ııı, büyük bir adım, çok güzel bir hareket çünkü genellikle şöyle denir, "Eğer şu son 2 sene içerisinde hiç giyme ya da 1 sene diyelim hadi ona, hiç giymediysen ondan kurtulabilirsin." denmesine rağmen birçok insan, eee, atamayabiliyor, evet, eee, ama, eee, sen üstelik hani 2-3 kere de giymiş olup, eee, fazla da giymiyorum, o zaman bunu verebilirim diyorsan bu çok gerçekten takdir edilesi bir hareket.
Hı hı. Atamıyor. Evet. Evet. Evet, evet, kesinlikle. Ya Hı
Peki, eee, şöyle de bakıyor musun, yani, eee, "Doğal kumaş giyelim, eee, pamuk olsun, ııı, kullanışlı olsun" mu diyorsun? Eee, b bu konuda ne düşünüyorsun?
Yani, eee, şimdi, artık doğal kumaş ve pamuklu diye bir şey neredeyse kalmadı. Hatta geçen bir arkadaşımla konuşuyorum, işte, Türkiye’ye gittiğimde buluştuk. "Ben artık," dedi, eee, "sentetik, eee, kıyafet almayı bıraktım." dedi. <tsk> Şimdi düşünüyorum, yani nasıl bırakabilirsin ki diyorum. Şimdi, iii, spor kıyafetleri, taytlar vs. hepsi sentetik yani onda pamuğu bulamazsın. Eee, tamam, iç çamaşırını pamuklu tercih edebilirsin ya da, eee, ne bileyim, pijamayı pamuklu tercih edebilirsin, işte, terlediğimizde falan, hani, daha sağlıklı olsun diye ama şimdi bir montu falan yani düşünemiyorum. Iıı, ya ben, dedim ki, "Ya ba başaramayabilirsin yani bu kadar." Çünkü yok, yani, o kadar kısıtlı ki şimdi, eee, yün alacaksın diyelim ki fiyatlar çok yüksek. Yani, mesela bir mağazaya gittiğinde normal işte o, emm, <smacks lips> daha böyle şey, eee, yün olmayan, eee, pamuklu olmayan ürünler, işte, atıyorum, €20-€30 euro iken pamu ııı, yün olan bir ürün €80-€90 euro, yani bir 3 katı. Bir kazak düşünüyorum, bir de elde yıkaman gerekiyor. Şimdi bu sefer şey oluyorsun yani <chuckles> kesinlikle öyle. Hem cebim için hem de gerçekten yani ona, eee, hani onu ser, işte suyu aksın, makineye atma falan, eee, bence biraz daha zor, ııı, geliyor. Yani, o yüzden aslında evet, daha sentetik ürünleri kullanıyoruz, polyester içerikli vs. Eee, ama, hani, atmamaya özen gösteriyorum. Bir başkasının işine yarayacak özellikle.
Hı hı. Hı Değil mi? Evet, evet, evet. Evet, evet. <laughs> Hımm. Evet, evet. Hı hı. Hımm. Evet. Pek de senin için sürdürülebilir değil. <laughs> Evet. Evet, evet, evet, evet, evet. Hı hı. Aslında şöyle bir şey var. Eee, çok, ııı, doğru bir noktada olduğunu düşünüyorum. Eee, yün tercih etmemen bir taraftan doğa için aslında daha iyi çünkü bu hayvansal endüstriyel hayvancılığı azaltan bir şey olur. Ayrıca pamuk da şöyle bir şey, eee, pamuk için çok fazla su gidiyor ve artık pamuk üretimi evet, doğa için tehlikeli hâle gelmeye başladı çünkü aslında pamuk üretimi, eee, su cinayeti gibi bir şey oluyor neredeyse. Çok fazla su emiyor. Bunun yerine, eee, geri dönüştürülmüş gerçekten kaliteli polyesterler var, eskisi gibi değil yani polyesterler. Eee, tabii, tabii.
Evet. Değil mi? Hımm. Evet. Değil mi? Eee, yani yumuşacık, o kadar güzel dokusu güzel kumaşlar var ki giydiğinde, böyle, hani, yumuşacık nasıl sağlıyorlar bunu bilmiyorum ama teknolojiyle herhâlde, eee, gerçekten çok hoş.
Tabii. Evet, evet. E es t eskiden bir kokusu olurdu şimdi o kokular da yok deniyor.
Evet.
Eee, biyo temelli polyester var, eee, işte daha iyi geri dönüşüm teknolojileri kullanılıyor. O yüzden aslında, eee, eskisinden daha çok seçenek var, kenevir var mesela, çok doğal ve güzel,
Evet.
Değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Yani, aslında baktığında şu an, eee, bu mesela şimdi, eee, ip, ımm, pamuklu olduğunda tüylenme oluyor vs. yani, aslında daha kısa ömürlü oluyor. Yani belki daha sağlıklı ama daha kısa ömürlü oluyor ve, eee, dediğin gibi işte, tas, su, ııı, kullanımı vs. çok yüksek olduğu için, hani, hani, biraz baktığında enerji tasarrufu da sağlamış oluyor. Eee, bir tek rahatsız eden şey beni, bazen, ımm, <smacks lips> görüyorum, eee, işte videolarda, bu geri dönüştürülmek üzere kıyafetler alınıyor, işte, eee, böyle, e, tonlarca, eee, böyle, eee, geliş az gelişmiş ülkelerde bunların ayrıştırımı yapılarak, hani, dönüştürülmeye çalışıyor ama yani, o kadar büyük bir, eee, yoğunluk ve çok fazla giyilmeyen kıyafet var ki aslında bunlar atığa dönüşmüş durumdalar. Yani, böyle yeniden kullanımı çok fazla, eee, gerekli, eee, şeyde yapılamıyor gibi görüyorum yani. Dolayısıyla şimdi her sene Ya aslında şu rahatsız ediyor beni, sürekli mağazalar yeni bir şey çıkartıyor, yeni bir şey çıkartıyor. E, sonra bu her çıkartılan şey 1 sene sonra bir o kadar atığa dönüşüyor.
Evet, evet. Tabii, tabii. Hah, çok doğru bir nokta, evet. Enerji tasarrufu da var. Hı hı. Hıı. Evet. Çok. Hıı. Evet, evet. I hı. Hıı. Peki, o zaman sana, eee, çok korkunç bir şeyden bahsedeyim. Bunu mas masal olarak dinlersen belki daha moral düzeltici olur, gününü mahvetmek de istemem belki de duymuşsundur. B Büyük Pasif Büyük Pasifik'te, ya Pasifik'te daha do Pasifik Okyanusu'nda 7'nci bir ada oluştu. Yani, buna Büyük Pasifik çöp girdabı deniyor. Eee, evet, bütün atıklar artık orada, eee, inanılmaz büyük bir, eee, tekstil adası oluşturmuş durumda.
Evet. Gelsin. <chuckles> Hazırım. Öyle mi? Değil mi? Ha, evet, galiba ben de öyle bir video görmüştüm.
Olabilir. Gerçek bir kıta, yani, bütün plastik sadece giysi değil, işte, akıntılar yüzünden milyonlarca ton plastik atık, eee, Japonya ve Hawaii arasında uzanan, eee, devasa bir ada oluşturdu. Turizme açılırsa, eee, gidip görülebilir tabii. Çok üzücü.
Hımm, hepsi. Hımm. Çok üzücü. Evet, çok gerçekten çok üzücü. Yani, şu an için, eee, ve herhâlde bu, eee, son yıllarda böyle hızlanarak artıyordur diye düşünüyorum. Yani, yıllarla, ııı, aynı ivmede hani, eee, toplanmıyor da böyle gittikçe çünkü <smacks lips> ya şimdi şey düşünüyorum, eee, hani kıyafet, iii, plastik vs. derken birçok şey, işte, arabasından tut, bir sürü şey atığa doğru dönüştüğü için yani evinde mesela iş eskiden pahalıydı her şey, ulaşılabilirlilik azdı, insanlar, işte, alıyordu uzun zaman artık o eskiyene kadar kullanıyordu ama şu an o kadar az, emm, kaliteli yapılıyor ki ya, atmak zorunda kalıyorsun belli bir şeyden sonra. E, bu sefer, ııı, atığa dönüce üzülüyorum evet ama, hani, alışverişi de yapıyorum şimdi, orada da bir, iii, şeyim var yani ama Evet, yani eee
Kesinlikle! Tabii, tabii, tabii. Evet. Çok doğru. Hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Zaafım var diyorsun. Öy şöyle bir şey var, emm, yani, eee, geri dönüşümlü alayım diyorsun, geri dönüştürülmüş plastikten alayım, eee, diyorsun fakat orada da mesela, eee, ne kadar dönüşürse dönüşsün mikro plastiğe kadar inebiliyor bu plastikler, hiç görünmeyecek düzeyde, mikro plastik onlar da organ o okyanusa gidiyor. Yani, geri dönüşümü gerçekten çok, ııı, başarılı bir şekilde, eee, işleyen bir sistem kurmak zorunda, eee, bu konudaki hükümetler, uzmanlar bir araya gelip çünkü, eee, mesela senin kadar, eee, sorumluluk sahibi bu konuda hassas, aaa, bir insan bile, eee, alışverişini yapıyor ama endişeyi de duyuyor. Bu bir ekofobi oluşturuyor aslında. Buna bir çare kesinlikle bulunması lazım.
Evet. Evet. İii, evet çok zor. Evet. Evet, maalesef. Evet, evet, doğru söylüyorsun, yani, eee, bir çare bulunması lazım, bence insanların da, iii, aslında kıyafetleri, iii, paylaşması da gerekiyor. Mesela ben çocuk kıyafetleriyle ilgili özellikle, <swallows> şimdi özellikle bir bebek, eee, o kadar hızlı büyüyor ki, yani, çocuklar bu, eee, eee, eee, şeye kadar, işte, 10-15'li yaşlılara kadar inanılmaz hızlı büyüyorlar. Biz mesela arkadaşlarımla şey yaptık, ııı, herkesin, işte, bir büyüğü, bir küçüğü çocuk yaşları hepsi birbirinden farklı, işte, vücutları farklı. Eee, şu an belli yaştan sonra ayakkabıları kullanımı çok fazla, hani, şey oluyor, eee, bozuyorlar ayakkabıları, yırtılıyor ama onun haricindeki kıyafetlere hiçbir şey olmuyor, yani, 1 sezon giyilmiş bir kıyafet gerçekten hâlâ yeni gibi olabiliyor. <swallows> Özellikle Tabii.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Değil mi? Evet. Tabii. Hı hı. Tabii. E Değil mi? Ya, iii, çok ufak bir not gireceğim burada, bir şey söyleyeceğim. Biraz, aaa, yıpranmış olsa bile, ne olacak ki? Öyle değil mi? Hani, yama yapılır, tamir yapılır. Hâlâ iplik var, iğne var. Yani, değil mi?
Tabii ki, hiçbir şey, hiçbir şey. Tabii, tabii, katılıyorum sana. Ya, bir de, işte, ayakkabı çok zor, şimdi, ayak sağlığı önemli vs. eee, ama ne bileyim ben mesela pijamaları var benim kızımın, ııı, kullandığı, arkadaşımın kızının pijamaları, yani, tüylenmiş de olsa o kadar güzel ki, kotonlar, yumuşacıklar, eee, biz hâlâ onları kullanıyoruz, yani, onun kızı 1 yaş büyük bizimkinden. Mesela her, iii, şeyin sonunda bana gönderir kıyafetleri, işte, mayosudur, o kadar güzel ki, diyor ki, "Al bunları sen, istediğini kullan istemediğini, hani, başkasına ver, varsa." diye.
Hı. Evet. Değil mi? Hı hı. Oh! Ne zevkli. <chuckles> Hı hı. E, zaten tabii, sen de veriyorsundur mutlaka birilerine.
Tabii, ben k çocuğuma giydiriyorum, eee, 1 sonraki, sene, işte, benim altımda bir arkadaşım var, onun, yani, altımda derken yani benim kızımın yaşından 1 yaş küçük bir kızı var, ona veriyorum. Tabii ki de 2 sene, yani, 2-3, ııı, çocuk bundan, eee, faydalanmış oluyor ve ben bundan gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü, eee, çocuklara da çok fazla kıyafet alınıyor ihtiyacı, eee, olmadığı kadar. Dolayısıyla aslında birazcık sistemin içinde daha uzun kalmak hem ekonomik anlamda, hani, eee, yatırımı daha az yapmasını sağlıyorsun hem de onun, eee, geri dönüşümü hızlandırmamak ve, eee, sistemde kalmasını sağlamış oluyorsun. O anlamda 2 tarafa da faydası var diye düşünüyorum. Yani, ben deniyorum en azından.
Ha ha. Ha ha. Hop oraya. Hı hı. Evet, evet, evet. Hı hı. Evet, evet. Evet, evet. Hı. Eee, ye şöyle aslında yapmak lazım, tabii. Eee, bir süre belki de, eee, bir daha, yani, uzun bir süre yeni bir şey üretmemek. 1-2 sene mesela, aaa, hiçbir şey üretme, yani, en iyi çöp hiç üretilmeyen çöptür çünkü.
Evet. Evet, 5 sene bile üretilmese herkesin herhâlde evinde vardır ama, şimdi, teks <chuckles> yani, tekstil, ııı, o kadar, <swallows> o kadar, ııı, lokomotif, ııı, bir şey ki aslında çok fazla insan buradan ekmek yiyor. Yani, öyle baktığında da çok zor bir şey, eee, onu bıraktırmak. Çünkü tekstil demek, işte, kumaş demek, ip demek, çalışan demek tabii ki mağazalar, insanlar buradan ekmek yiyorlar, yani, öyle baktığında da çok büyük bir sektör demek aslında. Hani, bunu söyleyebilmek biraz, ııı, çok kolay olmasa gerek ama aslında harika bir, ııı, şey olabilir, çözüm olabilir en azından
Ya da 5 sene. Eee, bana uyar. <chuckles> Giysiye ihtiyacım olmadığı için. Hı hı. Hı, istihdam alanı değil mi? Hı. Ama şöyle bir şey var, eee, şöyle bir şey var bu konuda da, yani, ııı, iş yok olmuyor aslında biçim değiştirecek. Yani, mutlaka, ııı, birtakım geri dön dönüşüm teknolojilerine, eee, eleman, ııı, gerekecek, yeşil dönüşüm bir istihdam yaratacak çünkü okyanuslara O arada da çünkü atık yönetimi yapmak lazım, onarım ekonomisi yapmak lazım, tamirat yapmak gerekecek. Hani, ne bileyim sanki insanlık, ııı, her şeye bir çözüm, eee, bulabildiği gibi buna da bulabilir, eee, gibi geliyor.
Evet. Evet, doğru. Evet, evet, doğru söylüyorsun, yani, oradaki ama tabii ki bu bir anda, işte, durduruyoruz dediğin anda büyük bir kao kaos olur, bunun planlanarak, işte, önümüzdeki, ııı, 10 yıl içinde yapılacak vs. gibi a adımları önceden atılıp ve, iii, istihdamın yer değiştireceği, öne alınarak, evet yapılmalı, öngörülerek yapılması gerekiyor diye düşünüyorum ben de.
Hı. Hı. Evet. Hı hı. Evet, değil mi? Çok güzel olur böyle, evet, çok iyi dedin. Çok, ııı, güzel ve, eee, öğretici bir sohbet oldu, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum, yeni şeyler öğrendim sayende, görüşürüz yine.
<chuckles> Görüşmek üzere.